Hem, Discord, je je j'en ai entendu parler, je vois, c'est, po j'ai l'impression que c'est un petit peu plus à la base un, mmh, un réseau social pour mettre en lien les gamers, les gens qui jouent aux jeux vidéo.
Au début ouais, c'est plus gamer. C'est un peu un mélange en fait, entre du chat et et du réseau social
Des forums? Il y a pas mal de forums sur des sujets précis et tout aussi, c'est ça, hein?
Ou o ouais. Ouais c'est un peu de mélange de tout, ouais je sais pas moi, mmh, ça me paraît peut-être plus ciblé, Dis Discord c'est les gens qui se pensent la même chose, vont se retrouver dans un salon où ils parlent de le ce qui donc peut-être
Hem De s du sujet et c de comment ils voient le sujet quoi.
Mouais, je sais pas. Après TikTok, tout ça, Instagram heu
OK. Eh ben, b non, je pense que enfin, je pense pas que ce soient des liens plus profonds et plus sincères sur le voire même l'inverse sur Tik Tok et Instagram. Heu, j'utilise pas énorme m voire même pas du tout Tik Tok. Heu, mais je crois que c'est beaucoup beaucoup de vidéos. Heu, des contenus qui tournent, heu, assez vite. En fait on se fait vite, heu, en tant qu'utilisateur, heu spectateur, tu te fais vite, heu, emmener, heu, dans la masse des du contenu qui était proposé et tu te perds quoi, tu crées pas de lien, mais tu te perds toi par contre. <chuckles>
ça, qu'est-ce que tu en penses? Mmh. Mmh. Ouais. Et et Ouais et est-ce qu'ils est-ce qu'ils communiquent entre eux sur TikTok? Je sais même pas en fait.
Je sais pas. J'avoue que ça, j'ai pas le je sais pas si tu peux t'envoyer des messages, heu oh probablement, hein, ça doit être un peu comme, heu, comme Instagram. Instagram, tu peux tu peux te parler, heu, de contact. Donc tu as d une messagerie donc t
Et mouais. Crois au même. Ins Instagram ouais je crois c'est Et tu as rencontré des gens? Sur Instagram? Tu as rencontré des des amis? <chuckles> Des gens qui sont devenus tes amis?
Heu Pas des amis, mais mmh, tu vois par exemple on est partis, heu, faire un voyage en voilier. Heu, l'année dernière pendant 1 an et on avait fait une page Instagram. Mais plus pour, heu, mettre, heu, un peu les ben ce qui se passait dans notre voyage et cetera. Les photos des pays où on était, heu, les petites vidéos sur comment ça se passait et on a eu des gens qui nous ont suivis, qui nous écrivaient et qui nous ont posé des questions, parce que soit ils préparaient le même projet ou heu via cette, heu, page Instagram. Donc comme quoi, pou hem enfin heu on a eu vraiment des bons retours. Heu, ouais ouais et ça a permis c'est comme si c'était un blog, mais un peu plus simple pour nous à à alimenter en contenu. Parce que c'est plus rapide et cetera. Ça se fait via le téléphone, où tu as pas besoin de l'ordinateur, heu et heu, et ça nous a permis de rester en contact avec nos proches et ça nous a même, heu enfin mmh, fait rencontrer d'autres gens. Mmh mh. Si, si on a rencontré des gens en vrai, heu, grâce à leur page page Instagram, c'étaient aussi des gens qui faisaient 1 année à la voile et hop: «Heu, bah, vous êtes où heu?» hop, on se donne rendez-vous et on prend l'apéro.
Ah ouais! Ah oui. Mmh. Ça c'est ça c'est bien! Mouais. Mmh mh. Ah oui! Ah oui, ça c'est chouette ça et au niveau, heu
Donc il peut il peut y avoir un peu de lien ouais.